Son zamanlarda beni çok sinir eden, çok gıcık eden bir mesele var ve, eee, bununla ilgili aslında biraz seninle konuşmak istiyorum ve varsa tavsiyelerin onları dinlemek istiyorum. Eee, çevremde çok fazla para <exhales> konuşmalarına şahit oluyorum ve özellikle bu mesele benim üzerin üzerimden dönünce, eee, buna bir sınır koyma, eee, ihtiyacı hissediyorum. Yani, eee, sürekli, işte, hani, para konuşulması ve paranın hesabının verilmesi ya da hesabının sorulması, beni işin aslı çok fazla geriyor. İşte, mesela, eee, atıyorum, eee, bir şey alacağım mesela, "Ne kadar?" İşte, ne bileyim, eee, bir yerde çalışmaya başlayacağım, "Kaç para alacaksın?" İşte, emm, nasıl diyeyim, işte bir kursa kaydolacağım, hemen ücretini sorma gibi şeyler yani bunların aslında, eee, o muhabbeti, o sohbeti böyle çok, eee, yüzeysel, eee, bırakan ve, işte, hani, derinliğine inmeden hemen işte paranın lafının geçmesi, beni gerçekten de o, eee, konuşulan muhabbetten çok fazlasıyla itiyor ve, eee, ben artık bunlara bir sınır koymak istiyorum yani, eee, bunu da nasıl yapabileceğimi çok fazla maalesef bilmiyorum. O yüzden de aslında san seninle biraz konuşmak istiyorum bu konuları.
Tabii ki. Hı hı. Ah. Hı hı. Haklıs Hı hı. Anladım, anladım, yani, çok haklısın böyle düşünmekte gerçekten. Eee, tabii ki iyi yaptın. Yani, bu konuyu açarak. Eee, öncelikle birkaç soru sormak istiyorum. Me bu konuşmalar genellikle kimlerle oluyor mesela?
Tabii. He he. Hemen anlatayım. Ya biraz daha ailemle ailem mesela çok paracı, çok maddiyatçı gerçekten. Hani bu, eee, çok acayip bir mesele çünkü, eee, ben o, eee, kültürün içindeyken yani o hâlin içindeyken bunu çok fark edememiştim. Bir gün, şöyle bir şey oldu. Eee, yabancı bir kız arkadaşım var. O geldi, işte, eee, ülkeme ve ailemi ziyaret ediyoruz. İşte, eee, işte, İngilizce falan konuşuyoruz arada böyle, hani. Herkes hemen parayı soruyor falan. Ya, işte, sonra yalnız kaldığımızda kız arkadaşımla şunu söyledi bana: "Ya, neden herkes bu kadar fazla paradan konuşuyor senin ailende? Neden hemen, işte, eee, insanlar, eee, bir şeylerin fiyatlarını sormaya başladılar" falan filan diye böyle. Eee, sürekli bu tip konuşmalarımız olmuştu kız arkadaşımla ve ben de bunun aslında, eee, gerçekten de beni rahatsız ettiğini ve hakikaten de, eee, bunun bi değişmesi, artık biraz değişmesi gerektiğini falan, eee, ilk o zaman fark etmiştim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı, evet, evet çok haklısın. Ya, bu aslında bazen olabiliyor. Biri, işte, yurt dışına gittiği zaman, eee, ülkede kalanlar, hani, hep bir merak ediyor o an, "Orada ne kadar kazanılıyor, ne, ne kadar anılıyor?" yani, bu aslında herkesin, yurt dışına taşınan herkesin, başına gelebilen bir konu. O yüzden yalnız değilsin ama, eee, tabii ki de rahatsız olman çok normal, yani, sen her ortamda sonuçta para konuşmak zorunda değilsin ve istemiyor olman çok normal. Eee, peki, sen mesela onlar sana, işte, bir şeylerin fiyatını sorduğunda, maaşını sorduğunda falan nasıl tepki veriyorsun? Yani tepkini onlara belli ediyor musun bu konuyu konuşmak istemediğini?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ben, eee, şu an yurt dışında yaşıyorum ve gerçekten de, hani, buraya gelmeden önce bu konuların bana bu kadar rahatsızlık verdiğini, eee, hiç düşünmemiştim. Hiç ben de, hani, onlara katılıp aslında belki de, eee, hemen her şeyi, böyle, parayla veya, işte, hani, eee, insanları maaşıyla falan yargılıyordum demek ki diye düşünüyorum. Çünkü, eee, yurt dışına çıktığım andan itibaren aslında insanların çok daha farklı şeyler konuşmaya başladığını, çok daha, emm, meseleleri çok daha derinlikli Yani para meselelerinin dışında eee, yani meseleleri paraya sıkıştırmadıklarını ve para meseleleri dışında bir sürü şeyden bahsettiklerini falan, eee, gözlemlemeye başladım ve aslında kendi ülkeme dönünce bu işin biraz, eee, beni rahatsız ettiğinin farkına vardım, eee, ve, eee, işte, eee, önceden de söylediğim gibi kız arkadaşımla oraya gittiğimizde özellikle, eee, bu meselenin onun tarafından da bu kadar görünür olduğunu anlayınca, "Ha," dedim, "burada bir sorun var, burada bir sıkıntı var." Ve gerçekten de, hani, kız arkadaşımla o yurt dışındaki hayatımıza dönüp baktığımda, eee, bizim hiç böyle bir ilişki kurduğumuzu, eee, gerçekten de, emm, g y yani, g gözlemledim. Hiç böyle bir ilişki kurmuyoruz biz, eee, kendi aramızda ya da burada sosyalleştiğim zaman, eee, buradaki insanlar da işte bu para konusu biraz tabu, eee, yaşadığım yerde ve bunun aslında, eee, daha olumlu ve daha, eee, aslında daha, eee, karşı tarafa saygı, eee, uyandıran, eee, bir hâl ve hareket olduğunun, eee, farkına vardım. E, dolayısıyla aslında, eee, Türkiye'ye dönünce biraz, eee, bu meselelerden, işte, ak arkadaşlarımın ya da, eee, ailemin sürekli, eee, bunları sormasından biraz sıkıldığımda aslında şöylesi tepkiler şöyle sınırlar koyma koymaya çalıştım. "Ya, eee, ben, işte, bu konuda konuşmak istemiyorum." ya da, işte, "Ya, eee, sadece paradan mı konuşacağız?" ya da, işte, eee, nasıl diyeyim, eee, işte ıb b b biraz zor bu orayla burayı karşılaştırmak çünkü işin içine alım gücünü koyman lazım, işin içine, işte, başka değişkenleri koyman lazım. Yani ekonomiyi bilmek lazım, hani, çok kolay değil. Burada o i işte, "Şu şunun fiyatı bu kadar, orada o kadar, işte, dur parayı dönüştürelim de anlamaya çalışalım." falan diye. Eee, dolayısıyla, eee, böylesi tepkiler verdim ama çok anlaşıldı mı bilmiyorum <chuckles> karşı tarafta.
Hı hı. Anladım. Olabilir. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Yani, eee, aslında gerekeni t yapmışsın gerçekten de. Çünkü, eee, sınır koymazsan, hani, belki de b eee, seni rahatsız ettiğini anlamayabilirler. T yani yumuşak bir şekilde belli etmişsin, bu çok güzel, hani, "Anlaşıldı mı bilmiyorum." diyorsun. Ama, eee, bir daha, hani, aynı konular geçerse, hani, kararlı olarak, eee, tekrar söylemelisin. Çünkü, ya, sınır koymak aslında kırmak değil. Eee, bu senin en doğal hakkın. Sonuçta, yani, bunu konuşulmasını istemiyorsun ve yi bu bunu istemen de ayrıca saygısızlık değil. O yüzden, eee, sen kararlı bir şekilde söyleyince, hani, eee, onların da aslında zorlaması bir yani, zorlamayabilirler. Hani, zor bir durum olur çünkü. Belki de gerçekten farkında değildirler, yani, hani, yaşadıkları ortamdan dolayı sürekli, ya, bilmiyorum, ekonomik kaygılar içindelerse, işte, eee, bir şeyleri merak ediyorlarsa, belki de yurt dışına çok çıkamıyorlarsa, hani, böyle şeyleri konuşmaları da doğal aslında ama tabii ki de, yani, eee, se seni, hani, senin istediğin çerçevede sen istemiyorsan, hani, bunu belli et bence. Eee, kararlı bir şekil, bir i diye söyleyince birkaç kereden sonra en azından, eee, bence, hani, anlayacaklardır ve bir daha, hani, bu konuyu, eee, konuşmayacaklardır diye düşünüyorum. Hani, kırıcı bir şekilde değil ama, "P para konuşulması, hani, ben tercih etmiyorum, ben sevmiyorum." gibi, hani, kendi isteklerini ifade ederek, yani, daha çok kullan Suçlayıcı değil ama, hani, açıklayıcı bir şekilde tekrar, hani, ıg konuşmayı tercih edersin diye düşünüyorum. Hani, böyle yapabilirsin.
Ha ha. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Eee, öncelikle teşekkür ederim verdiğin, eee, tavsiyeler ve öneriler için. Eee, aslında denedim eee, bazı denediğim bazı taktikler var. Mesela şu şekilde: İşte, eee, yurt dışındaki, eee, yaşadığım yerdeki kültürü biraz daha anlatmaya çalışarak aslında ilerlemeye çalıştım. Eee, o da, eee, beni bir yere götürmedi maalesef. Çünkü, eee, şöylesi bir durumla karşılaştım, işte: "Ya, oranın kültürü farklı, buranın kültürü farklı." İlk, eee, ilk elden gelen tepki buydu ama, eee, sonrasında ben anlatmaya çalıştım işte. "Aslında, hani, neden, eee, değişmeyelim ki bu anlamda yani, öyle yapsak daha mantıklı değil mi?" eee, vs. falan gibi konuştuğumda işte, hani, çünkü ben o o orada, eee, içinde bulunduğum sosyal, emm, ilişkilerde kendimi daha rahat hissediyorum para konuşulmadığı takdirde. Hani, "Bu burda niye böyle olmasın?" eee, diye, eee, konuştuğumda aslında, eee, bana gelen tepkiler, işte, ya, biraz daha üsttencil görmek beni, işte, ha böyle, yani, hani "Sen değişmişsin." ya da, "Sen işte, iyice Avrupalı olmuşsun iyice." işte, ne bileyim, eee, "O oranın, eee, kültürünü benimsemişsin." eee, vs. gibi tepkilerle karşılaştım. Ama, eee, bir tarafta mesela ailemde genellikle böyle tepkiler alırken, eee, arkadaşlarımla mesela olduğum zaman, onlar biraz daha böyle, daha sakin, daha rahat, eee, yaklaştılar konuya ve gerçekten de evet, belki de, eee, s onların, eee, yaptığı tarz, onların yolu, eee, daha doğru, eee, vs. demişlerdi ve hani, eee, işte, bu, bu noktada nasıl, eee, yani, kime nasıl konuşacağımı bilemiyorum yani. Aileme aynı şeyleri söylediğim zaman, hani, çok farklı tepkiler alıyorum. Arkadaşlarıma, aaa, aynı şeyleri söylediğim zaman çok farklı tepkiler alıyorum. Yani, eee, bu konuda herhangi bir, eee, tavsiyen önerin veya söyleyeceğin bir şey var mıdır diye merak ediyorum.
Hı hı, ne demek. Hımm. Evet, çok iyi. Hımm. Hı hı. Tabii ki. Tabii. Hımm. Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Ya, eee, aslında bazen aileler, hani, eee, her şeyi sorabileceklerini sanıyor. Sonuçta siz bir ailesiniz, o yüzden yani "Ben ona her şeyi sorabilirim, o da her şeyi cevaplamak zorunda." gibi düşünüyorlar. O yüzden bazen ta arkadaşla sınır koymak, aileye sınır koymaktan daha kolay olabiliyor ve arkadaşlar daha çabuk anlayabiliyor durumu. O yüzden, hani, eee, seninle de ailen arasında, hani, böyle bir şey olmuş. "A! Sen değişmişsin." gibi düşünmüşler ama hani Eee, bence sen yine kendi üslubunu hiç bozma. Yani, yine böyle bir konu geçerse, hani "Ben bu konuyu konuşmayı tercih etmiyorum." diye, eee, söylemelisin, yani kararlı olmalısın. Çü sen kararlı oldukça, çünkü artık hemen değişmese bile zamanla değişeceğini düşünüyorum. Senin bu konudan hoşlanmadığını anlayacaklar ve herkesin bir sınırı olduğunu da anlayacaklar diye düşünüyorum. Belki şimdi ilk denemede, hani "Ne sınırı canım!" gibi düşünmüş olabilirler ama zamanla, hani, herkes farkına varır diye düşünüyorum ve umuyorum.
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Eee, aaa, aslında çok, eee, yararlı oldu seninle konuşmak bu anlamda, çünkü hem beni onayladın hem de, eee, gerçekten de, eee, düşünmediğim şeyleri söyledin bana. Eee, verdiğin tavsiyeler ve önerilerin için, eee, çok teşekkür ediyorum ben.
Eee, ben çok teşekkür ederim, Ya, umarım faydalı olmuştur. Eee, kendine iyi bak, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.